Hı hı.
Eee, çok da zor bir iş ve içerikleri bile artık, böyle, insanlar nasıl, eee, editö şey, okuyucularımız da çok, eee, interaktifti açıkçası. Onlardan aldığım dönüşlere göre kendime yön veriyordum vs. hani, derginin içerikleri Şu anda şöyle düşünüyorum. Hani, nereye çeksen oraya gidecek biri gibi, yani, sen toplumdaki ya, toplum derken kendi kitlenle ilgili her şeyi yapamazsın. Herkesi mutlu edemezsin. Bu sahtelik de doğurabilir.
Hımm. Hı hı. Hımm. Hı. Evet. Tabii. İmkânsız. Aynen, ya, şey olarak, herkese yetişmek zaten imkânsız. Bir de herkesin, eee, zevki ve fikri de birbirini tutmaz. Yani, o çok bunlar çok önemli, yoksa çok yıpratır seni.
Mesela. Hı hı. Yani, herkesi mutlu edemeyiz ki. Aynen. O yüzden ben ne yapıyorum? Artık insanlara o kadar kulak asmıyorum. İşimle alakalı hep sakin kalmaya çalışıyorum. Yaptığım işleri daha tane tane, yavaş, acele etmeden, iyice düşünerek yapmaya çalışıyorum. Eee, eskisi kadar heyecanlı olmuyor tabii, yani böyle, eee, heyecanın biraz azalıyor tabii ki ama, eee yani, aşırı heyecan bana eğer hata yaptırıyorsa bunu da frenleyebilmek benim elimde diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında lazım da <giggles> bir noktada. Evet.